はいはいはい。
ガサつかないじゃないですか、持ち歩
ああ、そうですね。
はい。ていうので、そのちっちゃいのに描くっていうのが結構好きで、やってます。
あ、じゃそれはあれですか、なんか、あの、ちょっと、何て言うんですかね、外に出て、描きたいなと思った時に描く感じですか？
とですね、あの、描きに外に出る ないんですけど、いつもカバンの中に入れておいて、あ、ここいいなって思ったとこで描いたり、したいしたい描いたはい。
ああ、はいはい。 はい。 あ、そうなんです いいですね。<chuckles> なんか、絵絵描けるってなんか、何て言うんですかね、自分はあんま得意じゃなかったんで、なんか、めちゃめちゃ羨ましいなと思って。ていうのもなんか、あの、結構、何て言うんすかね、自分は結構自然とか行って、あの、写真とか撮ったりするの好きなんですけど
パイオニア。 あ、ひ <laughs> はい。 ああ、はいはい。
写真とか撮った後に、なんか、絵も描いてみたいなと思いきや、<laughs> なんかなんか、なかなか描けないっていうか、なんか、<chuckles> 結構コツが必要ですか？それともなんかもう、センスですか？なんか、そういうのは。
うんふん。<laughs> <chuckles> <chuckles> いや、なんか描き慣れですかね。
あ、もう何回も描いてたって感じですか？
なんか、そうそう、なんか、私も、なんか、誰かがテレビで言ってたんですけど、あの、上手いか下手かっていうのは、なんか、その人の持ってる元々の なくって、どれだけ描いたかだよっていうのを言ってたんですよ。
はい。 はいはい。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
あ、そうだったあ、じゃあ、結構お描かれてたんですか？あの、小さい頃から。
あ、え、小さい頃から描い、描いてないんですけど、それを見てからは、結構毎日何か描いてます。ま、どんなちっちゃい物でもいいんで、そうそう。
はいはいはい。 あ、いいですね。 なんか、出来が良かったしゃしあの、絵とか、どういうのを描くんですか？なんか。
そうですね、最近だと、私結構あの、中世が大好きなんですけど。最近はちょっとルーマニアの方の風景をテレビで見る機会があってそうそう、そん 風景に合わせて、ちょっとそこにいないドラキュラを描いてみたりとか
はいはい。 はい。 ルーマニア。はいはいはい。 ああ、はいはいはい。

そんなの書いて、これ良く出来たなってちょっと思ってま <chuckles>
ああ、いいですね、そルーマニアのなんですか、なんかそういう町の風景とかですか？
そうです。何か、トランシルバニア地方って言って、ドラキュラが行った
はい。
と言われているドラキュラ伯爵がいた地方があって、私、あの、歯並びが、あの、ちょっと犬歯が出てるんですよ、前に。
はいはいはい。 あ、なるほど、はい。
で、そう、で、そうドラキュラっぽくって、で、なんか、私ちょっとあの、アメリカにいた時期があって、その時にヨーロッパのお友達がなきに、なんか「ルーマニアとか行ったら、それ、ほんとにドラキュラっぽくうま思われるから、ルーマニア行くんなら矯正してから行った方がいいよ」とかってすごい言われて。そう。そう、それ以来、すごいドラキュラがすごい気になるようになって、結構ドラキュラの絵をそこからなんかこう、写真見て描いたりとか
あ。<chuckles> はい。 はいはい。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 はいはい。 はいはいはい。
色々してたら、意外と上手く描けるようになったんですよ。
あ、す結構難しくないですか、ドラキュラって。<chuckles>
<laughs> ちょっと難しいんです。ポイント突然、あっ、ここ、こうすればこういう風に見えるんだなとかっていうのが、その毎日描いてるってなんかそういう風に分かる。そう。
ああ、はいはいはいはい。 あ、ま、そうです。 なるほど、なるなんその面でもあの、自分も結構、あの、ドラキュラみたいに歯がなんか出てて
<laughs> あ、そう <laughs>
そうなんですよ。自分も言われたことあって、ちなみに。<laughs> そうなんですよ。自分も結構言われたことあったんで、あの
<chuckles> あ、ほんとですか？<laughs> いで他にもいるんだみたい
そうですね、なんか、しかもなんか両方出てるんで、なんか、あの
あ、そうです。私も両方出てるんですよ。<chuckles>
あっ、そうですよ。あっ、そうなんですか。そうなんですよね、なんか両方出ちゃってて、なんかあの、あんまり、こういう人いないかなと思ってたんですけど。<chuckles>
<laughs> <chuckles> <chuckles> いました。
あ、そうなんです。え、それ何、ルーマニア行ったらそう言われちゃう、あれなんですか？
そうか。 そう。なんかね、そのトランシルバニア地方って、あの、結構、本当にドラキュラ伯爵ってこのドラキュラがいるっていうのが、あの、言い伝えじゃないけれども、村結構ちっちゃい村が多いらしくって、村その村の中には本当に信じてる人達っていうのが結構多いら
はい。 はいはい。 あ、はいはいはいはい。 あ、そうなんですね。はい。
だからそうそう、この犬歯がちょっと発達した子とかが生まれると、あのドラキュラがのあの子孫の子が生まれた言われたりして、歯並びをそれを目立たないように揃えるんですって、絶対に。
はいはい。 ああ、はいはいはい。 あ、やっぱり、あの、何て言うんですかね、あの、そういう子は、あんまり、いい意味では捉えられないってことですね、向こうでも。

そう、なんかね、どっちにも捉えられるみたいなんですよ。そんなにね、悪いドラクル伯爵っていう人がいの、伯爵自体は結構その領土を守っていたから、そんなに悪く人には捉えられてないんだけれども、やっぱりドラキュラっていうのは、やん、ってゆう感じで少し気を付けた方がいいみたいな感じにも捉えられるんで、結局どっちにも転ばないように
ああ、はいはい。 ああ、はいはい。 ああ。 はいはい。はいはい。 はいはい。 はいはい。
いるってゆう事が大切みたいですよ。
あ、なるほど、じゃあ、完全な悪ってゆう感じのイメージじゃないってことなんですね。ああ、なるでも、あの、あれですか？あの、ルーマニア行ったら気を付けた方がいいとも言われるって感じです？
うん。 うん。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 うん。そう、ルーマニア行く前に、そうゆう、あの、こと元々、まあ、にで、アジア人とかも目立つし、それになおかつこんな、あの、牙みたいの持ってたら、ちょっと良くないよって言われて、「行かないようにするわ」ってゆってみました、その人たち。<laughs>
はい。 はい。 はいはいはい。 あ、そうなんですね。 <chuckles> いや、自分もちょっと、ん、ややめときます。ええ、その <laughs>
<laughs>
あ、そうなんですね。なるほど。
です。じゃ、今度、趣味で絵を描いてみてください、ドラキュラの絵をひたすら。
いや、すいや、でも、結構むむずくやし難しいですよね。あれすか？なんか、色とかも、結構使われるますか？なんか
<laughs> <laughs> 使います。
それはあれすか？なんか、あの どうゆうあれですか？なんか、え、色鉛筆なのか、なんか他の絵の具なのかってゆうのは、普段ははい。
あ。 あたしね、あのね、あの、パッセルってゆうはい、あの、と溶かす絵の具を溶かすってゆうんですかね、ゆう感じで、あの、油絵とかじゃないんですけど、絵の具を溶かした絵の塗っていくってゆう
パッセル、はい。 はいはいはい。 はい。 なるほど、はい。
うん、はい、アクリルアクリルってゆうのかな、アクリル絵の具ってゆうのかな、で、描くん
はいはい。 はい。 それ描きやすいですか？結構。割と。
あ、結構、あの、はっきり色が出て、あの、絵画でゆうと、あの、ダリとか、き分かります？ダリの絵とか。
ああ、そうなんですね。 はい。

あい、はいはいはい。
ダリの絵みたいに、色がはっきり出るんですよ。
ああ、なるほど、はい。
なんで、ちはっきりしたもで、意外とそうゆった色を、あの、アクリル絵の具っていうのを使って描いたりします。
はいはい。あ、じゃあ、結構、本格的な人が使う感じのやつじゃないすか、それ？そんな感じではない？
いや、意外とアクリル絵の具、今度見てきてください。意外に普通の人で使えるんで。<giggles> そうなんです。<laughs>
あは。 あ、そうなんですよ。<giggles> あ、そうなんですね。それは、じゃあ、基本、それでずっと描い描かれてた感じですか？今までも。
そう。で、あと色鉛筆が好きなんですよ。
ああ、はいはいはいはい。色鉛筆だと、なんですか、なんか、手軽で描きやすいんですか？どっちの方が、なんか、いいとかありますかね？
そうですね。 持ち運びしやすいっていうのが一番ですかね。
ああ、なるほど、はいはい。書きやすくはないですか？そこまで。
うん。あの、水も要らないですし。 うーん、そうですね。色、うーん、そうですね。あの、出したい色ってなった時に、色えんま、混ぜても、あの、水つ使わないとそう。
はいはいはい。 なんかそうですよね。なんか、ぐちゃぐちゃになっちゃうイメージが
そうそうそう。なんかそうなんですよ。混ざらないこいつ完全に。なので、やうん、やっぱりこう、最終的にはやっぱり絵の具の方がいいかなって感じ。
あります、はい。 はい。 なるほど、はい。 ああ、まあ、そうですよね。例えばなんか、そうですね、なんか、色混ぜて、この色にしたいってなった時も、なんか、なんでしょうね、なんか、ちはっきりその色なんないんじゃないですか？色鉛筆の方。
と、近づける事は出来るんですけど
はいはい。
なんかこう、あとちょっとだったなっていうのが結構。あと、あの、芯がこう、何度も何度も、カシャカシャカシャあ、その跡が残るんですよね。
あ、はい。 はいはいはいはい。
上下、スタートとか。
なるほど、じゃ、すあの、普通の、なんか、絵の具とかあんまり使われないんです？絵の具とか、なんか、そういう
うーん。 あ、そうですね、どっちうん、あんまり使わないかなって感じです。
ペイント系の。 なるほどなるあの、なんか、ちっちゃいハガキみたいなの描い描かれてるんですもんね。なんかああ、はいはいはい。
そうですそうです。そん、ちっちゃいはい。で、あの、全面を必ず全面に色つつけたいんなので小っちゃいんです。
全面に色？
そう、必ず、白い所を無くしたいんです。
はいはい。それはどういう色んとかにするんです？背景ってことですか？
背景も絶対に色が付いてるみたい。ま、白があっても、ちゃんと白を塗るっていう感じで。
すはいはいはい。 ああ、なるほどなるほど。
埋めたい。
基本的にあれですか、どういう色を使うんですか？背景の色っていうか。
背景のこないだのドラキュラとかで言うと、やっぱりちょっと赤黒い感じの
はいはい。 背景ですか？
色です。うん。
あ、じゃあ、それを結構、強調させるような背景って感じの方がいいんですね。
やぶ そうですね。あと、真ん中に、その書いた人物っていうか、物体自体も、ちょっと確実に見えるような感じで、でも全体的にその絵は暗いよっていう。
はいはいはい。 はいはい。

はい。あ、よろしくおねます。よいしょ。
おねいしまはい。 えっと、なんか挑戦してみたい新しい趣味とか、なんか趣味とかあったりしますか？今まであった
はい、あの、はい、えっと、推し活 を趣味にしてみたいです。
はいはい。 あ、これからですか？
はい、した ど
はい。
おし推し活すごく興味がありまして
はいはいはい。
ん、なんか、こう、それに全力を注いでいる人が、あ、たま知り合いで、あの、知り合いになった方が、あの、韓国人の、えっと、歌ん、歌手の方がすごい好きで、もうその人のために人生捧げてるみたいな、予定は全てその人を基準にでき作ってる人がいるんですけれども
はい。 す。 はいはいはい。 はいはい。 それはお友達の方は
そぬうす最近知り合った、まあ、友達というか、知り合いの方なんですけど
あ、はいはいはいはい。
なんかすごい生き生きしていて
あ、そうなんですね。はい。
なんかそうなんです。推し「そんなにも生き生き、人生がキラキラするものなの」って思って
はいはい。
私も推し活趣味にしてみたいってちょっつ言って、いい人いないかなって探してます。
なるほど、はいはい。 なんか、な何の趣味、あの、おしじ推し活っていうか、アイドル系とかですか？それともなんかはい。
そうですね、ま、アイドルでもいいんですけど、なんかその人曰く、やっぱりあの、歌手とか、まあ、おんミュージんん、あの、その、ミュージシャンの方が、ろんなところに遠征、あの、コンサートとか遠征に行けて、そこげ一緒にあのい行ってる感の一体感が出るから、すごって言ってたので、なんかそう、何かいい、なんか、その、うまあ、歌手とかアイドルとかいらいかなって。
はい。 あ、はいはい。 音楽関係。はい。 はいはい。 はいはいはい。 はいはい。 はいはい。 なるほど。なんか
見つけてないんですけど。
もともとなんか好きだったアーティストとか、いたりするんですか？音楽関係とか。あ、いないんです。
いないです。本当にいないの。ともとは結構あの、も、凄い昔の人なんですけど、もう亡くなっちゃってるんですけど、アメリカの俳優さんでリバー・フェニックスっていう人がいて、そのその人すごい好きなんですけど
はい。 はい。はいはい。 はい。 はい。
もう亡くなっちゃってるんで、ま、遠征も何もないよねっていう感じで。<chuckles> うそう。で、歌手とか、え、まだ興味を持ったことがないんですけど。
あ、ま、確かにそうですよね。 なるほどな。 あ、じゃあ、あんまり音楽とか聴かれない感じですか？
そうなんです。結構、あの、イヤホンとかも持ってないですし、あの、アプリとかも全然入れてないので、ほぼほぼ、街中で流れる音楽ぐらいしか聞かないタイプだったんですけど。
あ、はい。 あ、そうなんですね、なんか。はいはい。 はいはいはい。 はいはいはい。
そうなんです。なんかある
なんかあれですか、いあ、はなんか今まで、うど他になんか趣味とかあったりしたれしました？
趣味は意外と、あの よったり。
なんかはい。